<clears throat> Allora, ehm, sì, diciamo che, ehm, i miei nonni, mhmm, in particolar modo, ehm, i i genitori di mia madre, ehm, sono <chuckles> mia nonna purtroppo non c'è più, mio nonno invece, ehm, c'è, ehm, quindi diciamo che in generale, uhm, sono stati un po' i miei secondi genitori, perché io passavo, ehm, giornate <chuckles> intere, ehm, a casa loro quando quando ero piccola, quando magari non non avevo voglia di andare a scuola, mamma mi portava da loro, ehm
Mh-mh. Oh, manna mi spiace. Mh-mh. Ah-ah. Ah! Ecco. <chuckles>
Ehm, e mi ricordo che comunque, ehm, mia nonna, dato che comunque non andavo a scuola io, non ci andava neanche mio fratello. E mi ricordo che per, diciamo, intrattenere, perché poi, ehm, dove dove a abitava, ehm, non non prendeva per niente il telefono, era proprio un buco nero, quindi non potevi neanche, non so, vedere un film, queste cose qui, ehm, cercava tipo dei modi per intrattenerci, e molte volte faceva tipo dei giochi a carte e io, <chuckles> mi ricordo che, ehm, si era inventata un gioco che si chiamava 15, ossia, ehm, dava delle delle carte, una carta per uno a me e a mio fratello e il primo, ehm, che arrivava a 15 di numero con le carte, sommando le carte, aveva vinto e ce dava e ci dava tipo 10 centesimi, una cosa del genere.
Ah! Ah! Ah-ah. Ah-ah. Ah che carina! <chuckles> Beh, un digital detox creativo dai! <chuckles>
<chuckles> Ehm. Esatto, esatto. Poi molte volte, ehm, andavamo a fare la spesa, perché comunque io da quando mia nonna c'aveva una una malattia e quindi, ehm, mi ricordo che, ehm, per andare a fare la spesa a mio nonno serviva una mano, perché mia nonna era, ehm, nella sedia a rotelle, ehm, poi una mano con le con le buste, con la spesa, quindi mi ricordo che molte volte l' a l'accompagnavo a fare la spesa, ehm, al mercato, uhm, quindi, ehm, c'era veramente un rapporto poi mi ricordo che ne nel negli anni delle medie, ehm, mi aiutava a fare tutti, tutti i compiti di matematica e geometria, si ricordava tutte le formule, le espressioni, ehm, quindi mi ricordo <chuckles> sì, sì, sì poi mi aiutava a fare, non so, durante l'estate i compiti per le vacanze, ehm, mi ricordo che in alcune estati, ehm, ci portava anche se lei, uhm, non poteva farsi il bagno, quindi tra virgolette po poteva essere anche una una "noia", però portava me e mio fratello nelle piscine dove abitiamo. E quindi, diciamo, ci trovava dei passatempi da da fare, ecco, ehm, e quindi per me loro 2 sono stati proprio uhm, sono stati e e 1 è ancora, ehm, una sorta di proprio di cosa preziosa. Infatti
Ah! Dai! Ma che brava. Ma che fortuna, soprattutto! Ah-ah. Ah-ah. Di punto di riferimento, anche.